ก็ในบ้านในสมัยก่อนน่ะ ผมจะอยู่พวก เรียกว่าอะไรดีนะ เรียกว่าชุมชนแล้วกัน ชุมชนค่อน ข้างแออัด แต่ก็เป็น บ้านเหมือนคล้าย ๆ กับคุณ คุณ Hat นี่แหละ ก็คือเป็นบ้านแบบว่าเรียงติด ๆ กันแล้วก็มีหมาจร ซึ่งผมก็เป็นคนขี้สงสาร ซึ่งสมัยก่อนนะผมยังเด็กอยู่ คุณ Hat ผมก็ให้อาหารน้องโดยที่ไม่ได้คิดอะไร แล้วก็บางครั้งอะน้องก็มานอนอยู่ที่หน้าบ้านผม ก็คือเข้ามานอนใน รั้วบ้านเลย อืม
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ๆ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อา ครับ ครับ อืม อืม เอาฐานะ
อ่า ก็คือ ไม่ได้เลี้ยง ไม่ได้ใส่ปลอกคอด้วย
<chuckles> ครับ อ๋อ แต่เขา อ๋อ แต่เขามาสนิทกับเรา เราก็อนุญาตให้เขาเข้ามา ครับ
ใช่ ๆ ใช่ครับผม ก็ เข้ามาบ้าง ถ้าไม่มีของกินก็ไปหากินบ้านอื่นบ้าง ไปหากินซอยอื่น บ้าง อะไรประมาณนี้ คุณ Hat แต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไร อะฮะ ครับ
ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม แล้วก็มีควา สร้างความเดือดร้อนบ้างไหมเอ่ย?
ก็มีครับคุณ Hat ก็มีเคส หนึ่งที่ น้องหมาที่เป็นรุ่น รุ่น รุ่นลูกที่แบบว่าตัวที่ผมเลี้ยงอะมันคลอดลูก มันก็จะ เป็นรุ่น รุ่นลูก ใช่ไหม เป็นตัวหมาตัวเล็ก ๆ นี่แหละ พอ มันโตขึ้นมามันชื่อว่า เจ้าขาว
อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับ ๆ ครับ อืม เพราะตัวสีขาว
เจ้าขาวเป็นหมา จมูกแดง ซึ่ง พอมันโตขึ้นมา มันจะเป็นมิตรกับคนที่ให้ ให้อาหาร แล้วก็คนในซอยมาก ๆ เลย ชอบเล่นด้วย แต่กลับกัน ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ หรือว่าคนปั่นจักรยานที่เป็นคนภายนอกอะ ปั่นผ่านซอยเนี้ย มันจะวิ่งไล่คุณ Hat
อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ อ่า เริ่มจินตนาการออกแล้ว ครับ
ที่นี้มีอยู่เคสหนึ่งรู้สึกว่า มันจะเคยวิ่งไล่จักรยาน จนแบบว่าบางคนน่ะเขาล้มเลย ล้มแล้วก็ ม มันไม่มีคนรับผิดชอบคุณ Hat ว่า "เฮ้ย เนี่ยฉันจักรยานล้ม ฉันบาดเจ็บเลือดไหล ม มีใคร รับผิด ชอบไหม?" ไม่มี คุณ Hat เพราะว่ามันไม่มีปลอกคอ และมันไม่มีเจ้าของ
ครับ อืม อืม ครับ ครับ ครับ อืม อืม ครับ
แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นหมาตัวนี้ ก็คือมันโดนวางยาเรียบร้อยแล้วครับคุณ Hat ไม่ใช่โดยเทศ เทศบาลด้วย เป็น น่าจะเป็นคนแถวนั้นแหละ ก็คือแบบว่าเจาะจงเลยว่าเป็น ตัวนี้
ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อือ ๆ

โพสต์วันละครั้ง เดี๋ยวมันก็มีคนทักมาเอง แต่เราไม่รู้ นะว่า คนที่มารับอะเป็นคนเลี้ยงจริง หรือว่าเป็นมิจ ก็คือ อา มารับผมก็ให้หมดเลยคุณ Hat อืม แต่มันมีคนมารับ จริง ๆ ลองทำวิธีนี้ดูครับตรงนี้ อะฮะ
ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ได้ครับ ยังไงลองดู แต่ว่า อย่างที่บอก อา ๆ ครับผม?
อย่างน้อย ๆ เนี่ย อย่างน้อย ๆ เราก็ไม่ได้ทำวิธีรุนแรง วิธีรุนแรง ก็คือ เราแจ้งเทศบาล เทศบาลทำไงรู้ไหมครับคุณ Hat? อันนี้ผม เคยมีประสบการณ์ ตรง
อืม ครับ ยังไงเอ่ย? อา นี่ไม่ยู้ ไม่รู้เหมือนกันครับ
4:00-5:00 อะ เขาจะมาวางยาเบื่อหมา และแมวทุกตัวเลยในหมู่บ้านนั้น
ครับ อืม
ตอนเช้ามานอนตายเกลี้ยงเลยครับคุณ Hat นอนตายเกลี้ยง แล้วก็ เขาก็จะ จับหมาจับแมวอะ เอาไปใส่ในถังขยะแบบรวม ๆ กัน หัว เอาหัวปักถังลงไป อะไรเงี้ย แล้วก็ เก็บกลับ เก็บกลับเทศบาลทีเดียว น่าจะเอาไปกำจัด อะไรประมาณนี้ หรือว่าบางตัวอะ ถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้กินยาฆ่า ขออภัยครับ ไม่ได้ ไม่ได้กินยาเบื่ออะ เขาก็จะเอาตาข่ายอะไปจับมัน แล้วก็เอาใส่กรงไป
ครับ โอ้โฮ! ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อา ครับ อา อืม อ ครับ อืม เมื่อก่อน อ เมื่อก่อนน่ากลัวจังเลย ผมก็ไม่เคย ไม่เคยเห็นเหมือนกัน เพราะว่า ส่วนมากก็ เพราะว่าคือเคยมีประสบการณ์ตอนเล็กด้วยอะครับ คืนน้องสาวโดนหมากัด แต่ว่าโชคดีที่ว่า น้องอะเขาวิ่งหนีหมาปุ๊บมา แล้วเขาล้ม หมาเขาก็เลยไม่กัดเพิ่ม เขาก็เลยเหมือนกับพยายามแบบข่วนหลัง แต่เขามีเสื้อเนาะ แต่ว่าหลังจากนั้น ก็ หมาก็โดนรุมสกรัมเลย
แต่เมื่อก่อนน่ะเขาฆ่าเลยคุณ Hat อืม อา ครับ ใช่ นอนตาย เกลื่อนเลย อา อา ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ อา ครับ
อา ประมาณนั้น ประมาณนู้น สมัยก่อนรู้สึกว่า ถ้าเกิดหมาจรโดนแบบยังไงอะ หมาจรแบบ ถ้าไปกัดใคร อย่างเงี้ย เขาจะถามก่อนว่าของใคร ๆ ส่วนมากก็ไม่มีใครรับตลอดอะครับ สุดท้ายมาก็ต้องโดนตี ลากระสอบมาตี อะไรประมาณ เนี้ย อ่า ในสมัยก่อนครับ สมัยนี้เหมือนไม่ค่อยมีแล้ว ไม่รู้ทำยังไง มันอาจจะ ครับผม?
อา ครับ อา ครับ อา ครับ ใช่ เพราะว่า สมัยนี้ก็ ใช้ ใช้สื่อ โช social ในการที่แบบว่า หา หา หัด หาคนมาดูแลได้ ซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอก ก็คือต้องรีบทำหมัน สำคัญมาก ๆ ถ้าเกิดว่าน้องแพร่พันธุ์น่ะ มันจะยิ่งเป็นปัญหา ปล่อยให้มี 1-2 ตัวก็ไม่ได้ ต้องรีบแบบมา จับมาทำหมัน หรือว่าหาบ้านให้น้อง ให้ไวที่สุด เพราะไม่งั้นน้องจะไปลงเอยที่ถังขยะ หรือว่าที่กรงครับคุณ Hat <chuckles> ผม
ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อา ๆ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม แล้วสมัยนี้ สมัยนี้ก็เป็น อย่างงี้ จริง ๆ นะ

ใช่ ก็คือ อ่า ถามว่า อ หรือเปล่า? คือช่วงหลังบ้านเนี่ยครับที่บ้านอยู่เนี่ย คือเป็น เป็นเหมือนกับบ้านสี่เหลี่ยมนะ แล้วเขาเนี่ยจะมีเพิงออกไปซึ่งเป็นห้องครัว เขาเนี่ย อา คือถ้าเกิดบ้านออก อ่า อ ผ้าหมวกอะเปิดออกไปเนี่ยปุ๊บ จะเจอหลังคาบ้านที่เป็นห้องครัว เขามากัดตรงนี้แหละ
โอ้โฮ นี่ก็เสียงดังเลยนะ อืม อา ครับ อ๋อ เออ ๆ ครับ อา ครับ อ๋อ ใช่ มันก็ชอบอยู่บนหลังคา
แล้วทุกบ้านเป็นอย่างงี้หมด เค้าก็ชอบมากัด อะไรงี้ ใช่ครับ แล้วมันดังมาก
ใช่
อืม
แมวมันชอบอยู่ที่สูงแล้วก็ที่แคบ ๆ แล้วก็ดูเป็นส่วนตัว แมวมันจะชอบลักษณะนี้ แล้วเวลาสู้กัน มันจะไปสู้กันบนหลังคา มันจะไม่ค่อยสู้กันบนพื้น ดินนะ คุณ Hat อือ
ครับ ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ อันนี้แหละมันเลยรู้สึกว่า มันรบกวนส่วนประสาทในการนอนมาก อืม ครับ อืม ครับ
อือ อา ใช่ครับ ผม ก็ ถ้าผมแนะนำนะ 1 เลยอะ ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่อยากกำจัดเขาในลักษณะที่บอกเทศบาล ก็อาจ จะ ต้องรีบไปทำหมันให้มันทุกตัวเลย ต้องทำหมัน ต้องวงเล็บว่าทุกตัวเลยนะ
ครับ ครับ ครับ อา ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ
เออ เสร็จแล้วก็ เดี๋ยวนะ ผมนึกแป๊บหนึ่ง ผมทำอะไรบ้างนะ? เออ
มันมี มันมี อ่า เขาเรียกนะ สส. หรือ สจ. พวกเนี้ย เขามาทำหมัน แต่ว่าคือเราทำในโซนที่เขา เราให้อาหาร ก็คือมีทั้งหมด 3 ตัวเนี่ยทำแล้ว แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอีกประมาณ ส 7-8 ตัวเนี่ย แล้วหลัง ๆ เริ่มมีลูกแล้ว ก็เขาก็ไม่ทำ เขาก็ทำแค่ว่าให้อาหารอย่างเดียว ซึ่งรู้สึกว่าบางครั้งอะ มัน มัน <tsk> มันไม่สมควรทำเนาะ ไม่สมคัน เออ หรือถ้าเกิดคุณอยากจะเลี้ยงจริงอะ เราไม่ว่านะว่าเขาจะไม่แสดงเจ้าของ เงี้ย แต่อย่างน้อยอะคุณก็พาเขาไป เพราะอย่างน้อยแมวก็สนิท คือแมวไม่ค่อยให้จับตัวง่าย ๆ หรอก
อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อืม ครับ ใช่ ๆ
อา แต่ข้อดีครับ ข้อดีอย่างคือน้องแมวเยอะ น้องหมาหาย
อ้าว เหรอ?
<giggles> ใช่ครับ ปัจจุบันน้องหมาก็มีแต่หมาที่เขาเลี้ยงอยู่ 2 ตัว นาน ๆ ออกมาที อา ก็สร้างความเดือดร้อนให้บ้านผมตลอด เพราะว่าเดินมาทางสามแพร่งปุ๊บ เขาก็ทิ้งฉี่ ทิ้งอึ เรียบร้อย ตอนที่เราไม่อยู่นะ ตอนเราอยู่เขา ใช่
อา ครับ อ๋อ อา ครับ อืม พอ พอเห็นภาพ อยู่ เพราะว่าหมาพวกเนี้ย ถ้าเกิดเขาออกมานอกบ้านได้อะ เขาจะไม่ขี้บ้านตัวเองครับ เขาจะสร้าง อาณา เขตเป็นแบบว่า "เฮ้ย วงกลมจุดศูนย์กลางของบ้านเราในรัศมี 500 เมตรน่ะ เราต้องไปทิ้งบอมบ์ ทิ้งฉี่ ให้เรียบร้อย เพื่อให้หมาตัวอื่นน่ะรู้ว่า เฮ้ย นี่มันคืออาณาเขตของฉันนะ" มันเป็นแบบนี้นี่คุณ Hat อือ
ครับ ใช่ ครับ ครับ ครับ อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม จริง ๆ ๆ พอดีน้องแมวมาเยอะขึ้น หมาก็เลย หมาจรก็เลยน้อยลง แล้วปัจจุบันก็อย่างที่บอกครับ เหลืออยู่ 2 ตัว 2 ตัวเขาก็มาทำที่เดิม ๆ ก็คือหน้าบ้านผมแหละ แต่ถ้าเกิดผมอยู่นะ ผมจะมองแล้วก็ อ่า แล้วคือเจ้าของเขาก็ดึงจูงออกไป ซึ่งอย่างน้อยอะเรื่องราวของหมาหรือสุนัขที่มาทำ สร้างความเดือดร้อนเนี่ย ผมว่าคนก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะ
ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อืม ใช่เลยครับผม เออ ผม ผมนึกออกแล้ววิธีที่ผมทำ หลังจากทำหมันเสร็จ ใช่ไหม ครับคุณ Hat ผมจะประกาศสื่อใน social ในกลุ่มพวกคนรัก หมา รักแมว ว่า "เออ มีหมาจรจัดนะตรงเนี้ย เออ น่าสงสารมากเลย ไม่มีคนดูแลเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะอนุเคราะห์" อะไรเงี้ย "ติดต่อที่เบอร์นี้ Line นี้ หรือว่ามา รับที่โลเคชันนี้ได้เลย ติดต่อคุณ"
อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม ก็คือประกาศหาเจ้า หาคนเลี้ยง
ทำแบบนี้คุณ Hat ไม่ต้องขยันโพสต์ก็ได้ โพสต์

ครับ อ๋อ ครับ
อ่า แล้วผมก็พาน้องไป ตอนแรกก็เอาน้องไปไว้ตรงกองดินก่อน แล้วก็เอา ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเอาใบ กอ กล้วยอะ ปิดไว้ แล้วช่วงที่แบบผมแบบเรียกเพื่อน อาสาสมัครเพื่อนได้อะ ก็ ขุด ขุดดิน แล้วก็ฝังน้องให้ครับ อืม เนื้อเรื่องผมจะประมาณนี้
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อือ อ๋อ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสงสารเหมือนกันเนาะ อย่างงี้ ของ ของผมส่วนมากจะเป็น คือมันเป็น ตอนแรกอะเป็นน้องหมาที่เล่าไปอะครับว่า มันเป็นที่ชุมนุมเนาะ เขามักจะชุมนุม หรือกะมาทำกิจกรรม คือ หรือต่อสู้กัน ทาง 3 แยก เป็น เป็น เป็นหลัก คราวนี้เขาจะมีทางการถ่ายใช่ไหม? คราวเนี้ยกลิ่นมันก็ลอยเข้ามาในบ้าน
แล้วคุณ Hat อะครับผม? ใช่ครับผม อา ครับ อา ครับ อา ครับผม อ๋อ เป็น ภาษาแป้งที่ลมโชยดี แล้วก็กลิ่นก็พัดพวกนี้ลอยเข้ามาในบ้าน อยู่ในบ้าน
อา ครับ อา ใช่ ใช่ครับ เข้ามาในบ้าน ใช่ คราวเนี้ยครับ ยิ่งแล้ว อีก อีกเรื่อง คือ นอกจากจะมีน้องหมาแล้ว ก็จะมีน้องแมวด้วย น้องแมว คราวเนี้ยน้องแมวจรปัจจุบันเนี่ยเยอะมาก เยอะหรือเปล่า ก็อย่างน้อย
อา ครับ อา โอ้โฮ น้องแมวกลิ่นแรงนะครับ พวกกลิ่นฉี่เขาอะ ถือว่าแรงมากเลยนะ อืม
ใช่ครับ รู้สึกว่า เขามีประมาณเกือบ 10 ตัว คราวเนี้ยเขาก็ มีส่วนหนึ่ง ที่ ที่บ้านเองเนี่ย น้องสาวเองเขาเหมือนกับให้อาหารไว้ ประมาณ สาม ตัว อืม คือ คือเราบางครั้งเราก็ไม่พอใจ เพราะอย่างน้อยเรามาอาศัยน้องเขาอยู่เนี่ย เขาก็ให้อาหาร ก็ กลายเป็นว่าเขาอะก็พยายามแสดงอาณาเขต โดยการ อ่า ฉี่ไปทั่วเลย หน้าบ้าน ก็กลายเป็นว่าของที่เราวางทุกอย่าง วางกับพื้นนี่โดนฉี่เขาหมด แม้กระทั่งร่ม หรือรองเท้า อ่า อันนี้ก็ ใช่ ก็เป็นของเขา ก็คือ อ่า วิธีนี้ก็คือเอาน้ำส้มสายชู ผมพ่นใส่เลย ก็คือกลายเป็นว่า นอกจาก อืม น้องแมวที่ไม่อยู่แล้ว คนก็อยู่ไม่ได้ด้วย เพราะกลิ่นแรงมาก
โอ้โฮ อา ครับ ครับผม อา ครับ อา ใช่ครับ อา ครับ เป็นของเขา อา ครับ อา ครับ อ๋อ อ๋อ skin noir อ๋อ ผม ผมก็ไม่เคยพ่นน้ำช้ม น้ำส้มสายชู ไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหน อืม
อา ครับ อืม แรง แรงครับ แรงจนหญ้าตายเหมือนกันนะ เพราะว่าผมไป โพ อ่า ไปพรมหน้าบ้าน หน้าบ้านมีหญ้า แล้วก็มีทั้งหมาจร ทั้งหมาเลี้ยง คือเขาแอบ มา อึตอนที่เราไม่อยู่ เงี้ยครับ
โอ้โฮ แสดงว่าแรงมาก อา ครับ อา ครับ อืม พอ พอนึกภาพออกเลย จะเป็นบ้านแบบนั้น อืม
อา ใช่ครับ ใช่ แล้วก็ปัจจุบัน อ่า ด้วยความที่ว่าแมวเยอะอะครับ เมื่อก่อนเราจะได้มี ยินแมะ ได้ยินแมวทะเลาะกันเนี่ย เฉพาะช่วงติดสัดเนาะ ปัจจุบันทะเลาะกันทุกวันครับ
อา ครับ อา ครับ
เพราะว่าแมวจรพวกนี้ ก็จะมีแต่ละบ้านคอยให้อาหาร แล้วเขาก็มี ห บ้านประจำอยู่ เขา เขาเดินไปเดินมา เขาก็กัด กันทั้งวัน เช้า กลางวัน เย็น โดน ได้ยินหมดแล้วครับ
อา ครับผม ใช่ ๆ ใช่ครับ อ้าว เขา เขามา เขามาสู้กันบนหลังคาบ้านคุณ Hat หรือเปล่าครับ? หรือว่าแบบในบริเวณบ้านคุณ Hat เปล่า?
ใช่ครับ ใช่ครับ

ใช่ ใช่ครับ
ครับ แต่ แต่ด้วยความที่ว่าแบบว่า หมวกไม่เคยเห็น หมวกไม่เคยเห็นดีกว่าว่า เขาทำยังไง แต่ว่ามีคนเคยเล่าคล้าย ๆ กับคุณบ้านเล่าเลย เออ แล้ว จริง ๆ แล้วไม่ใช่ว่าคุณบ้านเล่า คือเป็นเทศบาลน่ะ แต่ว่าที่ได้ ได้ยินมา คือคนนี่แหละเขาหมั่นไส้ ก็เลยให้อาหาร อะไรเงี้ย ซึ่งบางตัวเป็น เป็นน้องหมาน้องแมวที่เป็นมิตรด้วยซ้ำ
อา อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ ใช่ ๆ มัน โดนหมด สมมติว่าเราแบบยัด ยัดยาเบื่อใส่ขนมปังหรือว่าใส่พวก เอ่อ ข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหม ปั้น ๆ ๆ ๆ นะ โยน น่ะ มันไม่มีทัก มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่าตัวเป้าหมาย อะ มันจะมากิน มันอาจจะมีตัวอื่นมากินเอาก่อน ก็ได้ อืม ครับ
อา ครับ ครับ อา ครับ ครับ ใช่ ใช่ ๆ ครับ ครับ ครับ ใช่ ใช่ ส่วนมากเป็นอย่างนั้นจริง เนาะ ส่วนมากจะเป็นแบบว่าตัวที่แบบน่ารัก ๆ เงี้ย เป็นมิตรอะ มันจะโดนเสมอเลย ส่วนตัวที่แสบ ๆ เนี่ย ไหวตัวทันตลอดเลย
ใช่ ๆ มันโดนหมด ใช่ ใช่ ใช่ครับผม เนี่ยแหละ ถ้าเกิดเรา มี ทางเลือกเราก็ อา ครับผม คุณ Hat จะบอกว่า
อืม ครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดถาม ครับ แล้วถ้าเกิดถามคุณบ้าน อย่างเงี้ยครับว่า อย่างเงี้ย ถ้าเกิดภาครัฐเนี่ย เขาจะมี อ่า การจัดการยังไงบ้างนอกจากแบบที่คุณบ้านเล่ามาเงี้ยครับ ที่คุณบ้านเคยเห็น?
อา ครับ อืม ก็ถ้าเป็นส่วนตัวของผมเลย ภาครัฐพึ่งพาไม่ได้เลยครับคุณ Hat ภาครัฐอะ เอาแค่ <laughs> ผมว่า ผมจะพูดยังไงดีเนาะ เอาแค่ทำตัวเองอะ เอาภาษีของประชาชนน่ะ มา ทำ ให้ประเทศพัฒนาแบบ 100% น่ะ ให้มันได้ ก่อน
ครับ อ อืม ครับ ครับ ครับ <laughs> ครับ อืม ครับ อา อืม ครับ ครับ
ตอนนี้ที่ผมเห็น ก็คือแค่ภาษีของประชาชนน่ะ คุณก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง ไป ประมาณสัก เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แล้ว อะไรประมาณนี้ คือ ผมไม่ได้คาดหวังเลย แต่ถ้าสมมุติ สมมุติว่าภาครัฐพึ่งได้ นะครับ ผม
ครับ ครับ อืม ๆ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ครับ ครับ ครับ
ก็อาจจะแบบว่าจัดมูลนิด นิธิหรือว่าบ้านที่แบบรอง รับ พวกหมาจรจัดขึ้นมาสักสถานที่หนึ่ง แล้ว ก็จ้างคนมา ดู แล โดยใช้ภาษี ของประชาชนในการ ดูแล แล้วก็หมาที่มาอยู่รวมกลุ่มตรงเนี้ย จะต้องจับทำหมันให้หมด แล้วก็ดูแลน้องให้ดี
ครับ ครับ ครับ อืม อืม อา ครับ ครับ ครับ อา ๆ ๆ ครับ อืม
ต่อมา เราก็จะกระจาย จ แจกจ่ายให้กับ ประชาชน โดยการผ่านสื่อ social media ก็ คือ มีหมาตัวเนี้ยน่ารักมากเลย ทำแบบสตอรี่ดี ๆ มีใครอยาก จะรับ น้องมาดูแลไหม เป็นการถ่ายโอนหมาไปที่ยูสเซอร์ ผู้ใช้งานที่เป็น end end user ประมาณนี้ครับ ถ้าเป็น ผมเป็นรัฐบาล ผมจะทำแบบนี้ อา ครับ
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ๆ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ ครับ จริง ๆ เมื่อก่อนมันก็มี เขาเรียกสาร สถานสงเคราะห์ของน้องหมา น้องแมว แต่ปัจจุบันก็ปิดไปเยอะเลยเนาะ มันเป็นเอกชนมากกว่า แล้วสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้กัน เพราะว่ายิ่งเยอะขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็เขาก็จ่ายตังค์เองไม่ค่อยได้ ไม่ได้ ก็มีรุ่น รุ่นพี่ รุ่นน้องผมก็เลี้ยงแมวอยู่ 30 ตัวแล้วตอนนี้ แต่เขาไม่เปิดสถานรับเลี้ยงนะ คือเขาเจอมาเหมือนกับพิการหรือไม่เขาก็รับเลี้ยงเอง ประมาณนี้ ครับ
อา ครับ ใช่ ครับผม ใช่ ๆ ครับผม ใช่ครับ อา ครับ อา ครับ เออ ขออภัยนะครับ คุณ คุณ Hat สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณ Hat มาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์ อ่า สัตว์จรจัดในวันนี้ ผมรู้สึกได้ความรู้แล้ว ก็สนุกมาก ๆ เลยครับคุณ Hat
ครับ ครับ เช่นกัน ครับ เช่นกันครับ ยังไงขอบคุณมากนะครับผม ครับ สวัสดีครับ